Ja, das, ähm, ist ein Projekt gewesen. Ich muss 'n bisschen weiter ausholen, um 'n paar Informationen erst mal noch zu äh, zu äußern. Ich selber, äh, spiele in 'ner Band, schon seit vielen vielen Jahren und wir haben ja, in der Corona-Zeit hatten wir ja alle 'n bisschen Zeit, weil wir durften nicht raus und wir durften ja auch, ähm, ja, nicht auftreten.
Mhm. Ach schön. Mhm.
Und dann haben wir uns als Band überlegt, ähm, dass wir ja 'n neues Album rausbringen wollen. Und dazu wäre natürlich 'n Musikvideo, ähm, nicht schlecht.
Ah, das hört sich auf jeden Fall schon mal spannend an. Ist das etwas, was du jetzt, ähm, nebenbei am Wochenende machst, ähm, oder, ähm, bist du ist das dein Hauptberuf, in 'ner Band zu spielen?
Ne, das ist nicht mein Hauptberuf. Das ist mein das ist mein mein Hobby und meine Leidenschaft und ich versuche da schon so viel Zeit, wie es geht, ähm, rein zu investieren.
Okay. Mhm.
Für manch einen vielleicht 'n bisschen zu viel, aber für mich äh, für mich für mich genau richtig.
Okay. <chuckles> Okay und, äh, was machst du denn? Ähm, singst du auch oder spielst du 'n Instrument in der Band?
Also, ich spiele Gitarre und mache, ähm, so I ich würd mal sagen, Background Gesang.
Mhm.
Ja.
Also schon schon mit dabei. Also
Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Genau.
Ja, okay, sehr schön. Und wie lange machst du das denn schon mit der Band? Das würde mich jetzt noch interessieren. Wo du sagst, in der Corona-Zeit, das sind ja jetzt schon mal erst mal 5 Jahre mindestens, aber ist das etwas, was dich vielleicht dein Leben lang schon, vielleicht seit der Schulzeit so ganz klassisch vielleicht mit 'ner Schülerband irgendwann mal gestartet? Bist du so jemand?
Mhm. Also mit ne mit 'ner Schülerband nicht. Ich hab mir irgendwann, äh, mit 15 einfach aus 'ner aus 'ner Idee- keine Ahnung woher das kam- habe ich mir 'ne Akustikgitarre gekauft und dachte mir: „Das ist bestimmt toll.“ Habe dann festgestellt: „So toll ist das gar nicht, weil dafür müsste man ja erst mal üben“ und das war nicht so mein Ding zu der Zeit.
Mhm. Mhm. Okay. <chuckles> Also, du konntest gar nicht Gitarre spielen, hast dir erst die Gitarre gekauft. Okay. Ja, warum nicht? <giggles> Mhm.
Nö. Genau. Genau. <giggles> Richtig. Wer wa was was was nützt einem Theorie? Ja, also, erst mal praktisch anfangen und gucken, ob was funktioniert.
Learning by doing, nennt man das glaube ich, ne, genau. <laughs> Hm, okay. <giggles>
Genau richtig. Ja, und hat dann auch irgendwann tatsächlich funktioniert. Also, ich habe mir das wirklich autodidaktisch beigebracht und, ähm, habe dann, ah seit wann habe ich denn?
Mhm.
2005 war ich in meiner ersten Band und in der ich jetzt bin, bin ich seit 2012, also jetzt 13 Jahre.